ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ ตรง ตรงเนี้ยแหละที่เราก็คิดว่า เออ เราก็โชค ดี มี กลุ่มเพื่อนที่ ที่เข้าใจตัวตนของเราอะ บางคนเขาไม่เข้าใจนะ ว่าทำไมแบบบางอย่างเราถึงได้ มีปฏิกิริยาอย่างงี้ แล้วบางอย่างทำไมเราถึงทำอย่างงี้ เพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่ม เพื่อนเนี่ยเราก็จะแบบเฮฮา เราจะเสียงดัง เงี่ย แล้วบางทีอยา อยากจะพูดอะไรก็พูด อยากจะลุกขึ้นมาเต้นก็เต้น แต่เต้นไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรหรอกนะ <chuckles> ต เออ
อา อืม ครับ อา ๆ ครับ อืม อืม ก็ขอให้ปลด ปล่อยความสนุก ออกมา ถูกต้องไหม เอ่ย? อา โอเค ครับ ณ ตอนเนี้ย โอเคแหละมันมีเพลง ๆ หนึ่งแหละที่ ที่คุณ อา ที่เพื่อนดีกว่าเนาะ เพื่อนให้คุณมาเนี่ย แต่ทีนี้ผมอยากจะ อ่า รู้ถึงประสบการณ์ของตัว คุณ เองว่า มันมีเพลงไหนที่คุณมองตัวเองแล้วมัน เพลงเนี้ยมันคือตัวคุณเองอะ อือ อันเนี้ยอาจจะยากกว่าหรือเปล่าอะ แล้วมันมีไหมเอ่ยเพลง ๆ เนี้ย?
ใช่ ถูกต้อง เลย ใช่ ใช่